そうですね、なんかもう、そこら辺のハーブとかスパイスとかは、まあ、でも正直、日本で僕、あんまスーパー行ったことないんで、分かんないんですけど。まあ、結構色んなバラエティーがあって、だからそういった、まあ、先ほどちょっと言った、カレーとかも、ま、日本のカレーじゃない、そのインドカレー、タイカレー、ベトナムカレー、とかそういうの、作る時は結構一から、う、あった方が。ま、ココナッツミルクとかも売ってるんで、ま、そういう感じでスパイスとかも、色々手に入りやすいです。
うん。 うん。 あ。 ああああ、多いんですか？ あああ、ええ。 うん。 うん。 あ、はあ。ええええ。 うんうん、ああ、そうですか。 あ、そうですか、今おっしゃった、そのカレーのバリエーションすごいですね。それ全部作られるんですか？
まあ、まあ、ぶっちゃけそんなまだ、あのレパートリーはないんじゃないんですけど。その簡単なバあ、バターチキンとか？あとなんか、ココナッツミルクベースのいったカレーとかはいやいや。いやでも意外と、そうなんすよ、僕も最初は、自炊始めて間もない頃は、そんなん、いや、難しいやろうって感じで、思ったんすけど。
うん。うん。 はい。 <laughs> すごい。ええ。 もうなんかうん。 うん。 ええ。 ねえ、なんかせ専門専門的なね。<laughs> すごいですね。はい。
いや、そうなんすよ。でもなんか、でも蓋を開けてみると、ま、そうやってレシピとか色々見てみると、その具材とか、ま、工程自体は、まあ、知ってしまえばそんなに難しくないな、みたいなって感じで、うん。意外と簡単にできて、美味しいんですよね。
うん。 はい。 ああ、そうですか。うん。へえ。あ、そうなんですね。ちょっと今日あの、お聞きしていて、あの実はまだ3年半、ね、3年ぐらいだって、おっしゃってましたけど。もうすごいいろんな、美味しそうなメニューが出てきて。しかもスラスラスラっと、いろんな <laughs> 背景まで教えていただいて、すごく、あ、参考になりました。すごいですね、美味しそうでした。ありがとうございました。
<laughs> ああ、やあ、いえいえ、こちらこそとんでもないです。楽しかったです。ありがとうございます。
はい。はい、うん、ありがとうございました。では失礼します。

うん、なんか、水をそんなに足さないで、その具材から出る水分で、ま、煮込むみたいなの、ま、結構簡単で、ま、たまに、まあ、和食食べたいなと思ったと時はそれしてるんですけど、ええ、はい。
はい。 あーん。 ああ、そうですか。 それだとうん。
で、調味料はあ、調味料は、なんか、普通に醤油と砂糖とお酒を、うまい配合でってはい。
ええ。はい。へえ。え、そう お、え、そのね、無水っていうのだとね、普通に、あの、お水を入れて煮るのと、な何が違うんですか？味付けって変わら変わります？
ああ、確かに。あんま正直比較したことないんで、分かんないっちゃ、分かんないんですけど、でも、うーん、うなんか間違ってたらあれですけど、やっぱ、すいなんか、何て言うんですかね。あの、まあ、まずはその水で水がびしゃびしゃにならない、僕あんまりそういう水分が多い肉じゃがはそんなに好きじゃないのでっていうのもうん。
うん。 ああ、そうか。 うんうんうん。 うん。 あ。 あ、あの出来上がりの水分ですね。
そうですね、出来上がりの水分量が、まあ、違う、まあ、最低限、いい感じの水分が出てきて、まあ、いい感じっていうのもあるし、うん。まあ、やっぱ、その、旨味が、やっぱ、凝縮されてるのかなとは思いますけど。
ああ、なるほど。はい。うん。 ああ、わかります。うん。<laughs> ええ。いい感じ。うん。 あ、なるほど。そうですか。え、あと、なんだろう、あの、い今よく作られるというか、何か好きなレシピというか、料理あります？